Hem, ouais, il y a un truc qui ouais, il y a un truc qu'il a dit, effectivement, ça vient de me de me souv je viens de me souvenir. Quand on était, heu, bah, quand on était, en fait, dans la dans la boîte de nuit, heu, donc on on dansait et cetera et tu vois, nous, bah, forcément, on dit: «Merci, merci», vraiment, heu, vraiment très gentil, quoi, heu, c'est-à-dire qu'on paye rien, hein. C'est c'est pour rappeler, on on paye, heu, rien du tout. Heu et heu et le mec il nous dit: «Non, mais mais amusez vous», genre vraiment, c'était à chaque fois, il venait nous voir et heu et il nous demandait: «Ça va, vous vous amusez bien?» genre c'est lui qui nous pose la question.
Ah! Alors c'était quoi? Oui. Bah oui, je je m'en doutais. <laughs> Ah sup Ah oui, il voulait vraiment vous amuser, il voulait vous mettre vraiment à l'aise, vous m enfin vous mettre en VIP!
Ah ouais, ouais et c'était vraiment, heu, ah, ouais, ouais, dans toutes les allez toutes les 20 minutes, 30 minutes, il dit: «Ça va, vous vous amusez bien? Vous kiffez et tout?» bah, on dit: «Mais mais comment on peut ne pas kiffer? Genre, c'est incroyable ce qui se passe», tu vois?
<laughs> Complètement et après, est-ce que, heu, il t'a proposé à un moment bah, déjà, est-ce que tu as gardé, heu, heu, ce contact avec, heu, cette personne? Et est-ce qu'il il t'a proposé, heu, peut-être de de bosser pour lui, de, heu, dans un de ses hôtels, restaurants ou, heu?
Bien sûr. Bien sûr. Alors bosser pour lui non, parce que Ouais, non, non, non, pas pas forcément, heu, on n'avait pas pas forcément parlé boulot, tu vois? Heu, un petit peu juste, heu,: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?», heu, machin, et cetera, ce ce ce genre de trucs un peu basiques, heu, histoire d'apprendre à connaître la personne forcément mais hem, mais non pas, heu, pas pas de boulot mais mais par contre, effectivement, on a gardé contact et heu et c'est vrai que par moment, heu, je lui envoie des petits messages, heu, par moment, on on s'écrit, quoi.
Ouais. Ah c'est ah ça veut dire vous êtes devenus potes un peu?

Exactement, heu, très, très long voyage et du coup, bah on donc on arrive dans ce dans ce fameux bar et cetera. On paye notre entrée, heu, on joue un peu aux fléchettes, heu, on boit un petit peu, heu, 2-2-3 cocktails, heu et à un moment, heu, on va à une table de poker, tu vois?
Mmh, d'accord. Oui. Ouais.
Donc heu, faut savoir au Japon, le, mmh, tout ce qui est jeu d'argent c'est illégal hein. Il y a il y a c c'est interdit donc c'est un poker mais c'est s sans argent.
Ah, c'était, heu, discret? Ah, sans argent. Je pensais que c'était, heu, en arrière salle, ou
Ouais, ouais, ouais, ouais. Non. Non, non, non, non. C'est vraiment un poker, heu, récréatif, heu, sans argent, heu, heu, avec des faux des faux jetons et cetera, et cetera. Donc, on va à ce on va à cette fameuse table et en fait on rencontre, heu, ce ce gars et heu et en fait, voilà, on commence à à discuter et tout et là, ensuite on après quoi? Peut-être 1 heure on a joué et heu et le gars il me dit: «Beh les reufsn heu, venez avec moi en boîte juste après» et heu, meilleure soirée, heu, ever que j'ai passé de ma vie je pense.
D'accord. Ah et et c'était enfin, comment tu as su tout de suite, que enfin, comment tu as su? C'est vous? C'est lui qui qui qui l'a dit qu'il était, heu, enfin, qu'il était patron d'une multinationale ou c'est venu dans la conversation? Heu, comment c'est arrivé?
B heu Mouais, ouais, c'était c'est venu un peu, comme tu dis, un peu na naturellement dans le sens où bon, heu, déjà je je voyais un peu, tu sais que, heu, il est il avait un peu, heu, tu sais, la prestance et cetera. Heu, il était bien habillé, une belle montre, heu, heu, voilà, il il était il était bien, tu vois? Et heu et même en fait, heu les, les employés du bar et cetera, ça se voyait que tu sais il était en mode: «Ouais!» ils étaient très gentils avec lui, tu vois?
Ah. <chuckles> Tu as vu le vi <laughs> c'était un peu suspect et tu
Et et du coup, ouais f voilà c'est ça, exact exactement, exactement. Et du coup bah, voilà, en fait, heu, on a on a discuté mais tranquille, tu vois? Normal, comme si je parlais avec quelqu'un de basique quoi, tu vois? Et heu et à la fin ouais donc quand il nous a dit: «Bah écoutez, heu, les gars, venez avec moi, on va en boîte de nuit, heu, machin, j'ai un carré VIP en boîte de nuit, heu, à mon nom et tout», heu, pas de souci quoi.
Ah. Là tu t'es dit: «Là c'est sûr c'est quelqu'un».